いっし1日1食健康法というのが、話題になってたのかな、なんかはい、やあ、やって
おお、ほう。やってるんですか？はい。 はい。
だめでしたという話なんですけど。うんうんうん。お腹が
あ、あるほど。それは、朝ひ昼晩いつ食べるんですか？いっしょくだと。
これは、お昼だけ、いっしょく、食べたんですけど。朝は大丈夫なんですけど
あ、お昼だけ、おお、はい。 はい。
お昼も、思いっきり食べるじゃないですか。
はいはいはい。うん。<giggles>
もう昼しか食べれないので、<giggles> もう、ガツガツで食べて。<laughs>
きっ 体、うどうですか？ちょう調子っていうか、ど何日行きました？続けるのは？
でええ、はい。 へ、でも1週間ぐらい続けて、もう、あ、やっぱりもう夜お腹が空いて、ちょっと気が狂いそうになって
はい、あ、すごい。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
で、そして痩せればいいんですけど、痩せもしない。
なるほど。
いっしゅうかん、うん、痩せもしないし
はい。
なんだろう、なんか、健康になった気がしなかったので。<giggles> あ、これは <giggles>
<giggles> 逆にまあ、ストレスんなってしまうとかね、だとあんまり体に良くないし、負担になっちゃいますよね。うん。
そうなんです。 うん。うんうん。もう、私にはちょっと向いてなかったものだったのかなと思って。それで、それはもうやめたんですけど。<giggles> ありますか？
なるほど。 はい。 あります、うーんと、ですね。 まあ、ええと、健康法というか、ええと、今実践してんのは、まあ、いえ、よよく噛むですね。よく噛むこと。
すとあい。 はい。ねい、まあ。 はい。
え、まあ、大体、うよく、ね、テレビとかでも30回以上、噛むといいっていうんですけど。
はい、く
うまあ、さんじゅっかいなんて噛めなくてですね。ほほぼほぼ、す数回噛んだら飲んじゃうっていう。うーん。の、だったんですけど。もう、意識して、結構噛むように、もぐもぐもぐもぐ、するようになったら、まあ、ええ、食事の量はちょっと、少なめになりましたかね、多少、今のところまだ始めたばっかりなんですけど。
す はい。 はい。 はい。 うんうん。うーん。 はい。 はい。おお。